Ja natürlich, Power Rangers sagt mir natürlich was.
Genau, und die gab's ja in den das sind, glaube ich, dies das da waren auch 'ne Serie, ich glaube, so aus den 2005er Jahren oder 2006er oder so und die habe ich mir natürlich dann als kleines Kind äh, unfassbar gern angeguckt und ich habe das super g toll gefunden, dass die da die ganze Zeit gekämpft haben. Ähm, das ist jetzt also, wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir auch so: „Ja, okay, es weiß ich ja nicht”, aber so als Kind war das war das, äh, super. Also, ich meine, die haben gekämpft, die hatten Schwerter. Was willst du mehr, ne? Ähm
Mhm. Ja, <snorts> Action. <clears throat> Genau, es gibt Serien ja. Es gibt Serien, die sind halt die sind halt wirklich, äh, für gewisse Phasen im Leben und es gibt, äh, Serien, die altern gar nicht. Wenn ich mir überlege, dass äh, dass so, ähm, politisch höchst inkorrekte Serien wie Tom und Jerry <chuckles> bis heute immer noch nichts von ihrem Glanz verloren haben, äh, und immer noch genauso witzig sind wie damals, auch, äh, wenn sie, wie gesagt, politisch echt, äh, äh, grenzwertig sind. Aber es ist völlig egal. Ähm, es ist Kindheit. Es ist Kindheit. Punkt. So und, ähm
Mhm. Ja. Mhm. Hm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Also klar, Tom und Jerry ja auch. Das ist ja auch so etwas, ähm, obwohl ich sogar sagen muss, ich bin also Tom und Jerry ist schon cool fand ich schon cool, aber da
Ah, du bist Warner Brothers Fraktion.
äh, ja, ich weiß nicht. Ich finde, also es ja, safe.
Looney Tunes? Oder Mickey? Ja, okay. Ja, weil die waren schon cooler. Die Filme sind von Disney immer besser, aber die Serien waren immer von Warner Brothers besser. Sehe ich genauso, also, ob es jetzt Daffy Duck ist, Roadrunner, ähm, und wie sie alle heißen, die waren immer viel cooler.
Ähm. Mhm. Mhm. Ja, ja, die die, mhm. Mhm. Ja, ja, ich weiß ja noch mit diesem früher diese, die im Fernsehen immer gelaufen sind genau, die Kojoten da oder was das war. Ähm
Miep miep. <laughs> Überragend.